C'est une une laverie quoi et enfin une blanchisserie voilà, je cherchais le nom. Une blanchisserie donc en gros j'a j'amène mon linge à la blanchisserie et je garde mon pc. <chuckles>
Ouais, heu, très très cher. <laughs> Ouais bah, tu m'as compris quoi, mais ouais.
Ah bah non j'ai je l'util je l'utilise pas c'est pas moi qui l'utilise, tu vois? Non mais les personnes qui habitent, heu, qui habitent dans un petit appartement qui ont pas de machine à laver, de toute façon elles sont obligées de faire comme ça donc heu c'est blanchisserie, heu, blanchisserie sèche-linge et voilà, quoi.
Ouais, j'ai un cou Ouais, je faisais ça quand j'étais en Espagne, je viens de me rappeler. <chuckles> J'étais étudiante et que je vivais en colocation.
Ben voilà. Voilà donc tu avais pas ta machine, tu étais obligée de faire comme ça.

OK.
Donc, en soi, tu vois, elles sont pas intelligentes, elles recréent juste ce qu'elles ont appris
J'ai du mal à envisager que que je sais pas. Heu, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre sur, hem, sur tout ça, c'est qu'il y a plein de vidéos qui circulent sur, heu, des quand même, enfin, d toutes toutes les grosses têtes en informatique, heu et ça et ça va depuis, heu alors, est-ce que c'est pour se faire de la concurrence déloyale, heu, tu sais, de l'ombre entre, heu, entre concurrents? Mais quand, tu vois, heu, genre, des des mecs comme Bill Gates ou, heu, Musk ou ou d'autres, hein, heu, parce qu'après tu as des articles, heu, style, heu, heu, tel mec, développeur qui a bossé sur l' AI de base a dénoncé ça et puis derrière, heu, ben, on sait pas trop où il est, quoi et ce qui est advenu de lui. <chuckles>
donc heu Oui.